Isso, e aí, é assim, você falou que tem os seus remédios que você precisa tomar, acho que é todos os dias que você precisa tomar?
É. Ele é diário. Isso.
É diário, então precisa estar já em um em destaque nessa lista. E os seus remédios precisam estar próximo à lista, porque você vai olhar e vai lembrar: "Preciso tomar o remédio". Então você não vai buscar no quarto, você não vai buscar na bolsa que tá na sala, porque, no meio do caminho, alguma coisa pode te distrair e você não vai tomar.
É. Uhum. Ah, é verdade. Tirar do armário, né? É. Eh, não. Falou bem, eu tenho que tirar do armário, porque eu guardei no armário, né. Tá.
Se a lista Se a Pois. Se a lista tá na cozinha, o remédio vai ter que ficar na cozinha agora
Tá bom, ok. Tá.
porque ela si assim que bater o olho lá, remédio. "Olha, eu tenho que tomar". Já vira já vê o remédio ali, já tomou e já riscou ali da lista, já, do dia. Pois. <laughs> Isso, faz o cheq
Faz sentido isso que você falando, né. Faz um check do lado, né. Eu não entendi, eu pensei aqui numa folha de ofício, que eu vou riscar, assim, linhas e colunas, e colocar, por exemplo, tomar remédio tal, que eu vou botar o nome. E vou botar o horário, assim, tá, porque eu vou definir o horário que eu vou tomar, e vou botar os Post-its e eu vou botar o check, entendeu, quando tá ok. Tá bom, ok. Perfeito. Não, gostei da
Ah, perfeito, perfeito isso. E aí, é assim, como tu vai começar, iniciar esse processo, não é muito de bom tom, com você mesmo, você já ir muito de vez, né, colocar muita pressão sobre seus ombros e falar: "Olha, não, ó, vai ser assim, tudo que eu preciso fazer agora". Não. Olha, vai com calma. Estabelece ali pequenas metas. Estabelece, sabe, ali, pequenos passos. Faz a lista com mais ou menos, sei lá, com os os principais, o o 2, 3, pontos principais, ali, que você
Uhum. Hum. Uhum. É. Esses que eu te elenquei, por exemplo né, que é o remédio. Isso, o curso de inglês
Pronto, você falou que era a questão do remédio, o curso de inglês e
é o meu eh, que não é bem remédio, tá, é o suplemento alimentar específico, o remédio da manhã que eu tô tomando, o curso de inglês que eu tenho que voltar e eu tenho que ir na academia 3 vezes por semana. Isso é obrigatório. Eu fiz a consulta com a médica recente, ela reforçou: "Você não pode boicotar isso, você está se boicotando". Essa última ela foi muito enfática, sabe?
Sim. Pro Perfeito.